Sim, o animal de estimação também acaba por ser um mais um membro da família, né, em muitos casos é assim que é visto, né. Exato, mas, eh, mas muitas vezes é assim, né. Eh, e é isso que você disse, eu acho que cria certas rotinas e cria e dá certas responsabilidades, né, principalmente pra crianças mais novas, eh, né, isso sem dúvida. Eh, mas é isso, eu acho que o fato do animal ser considerado como se fosse quase um membro, né, da família, isso também une, né, a família e cria é uma sensação de família completa, né. Eh, que que eu acho que faz mesmo diferença, com o animal presente ali. Eh
Exato. Não, com certeza. Exato. É. Sim, nesse sentido, verdade. É. É, exato. Com certeza.
e que que você acha que devem ser os principais cuidados que alguém deve ter, eh, quando decide trazer, né, u um um animal pra casa, seja qualquer um?
Bem, eh, principais cuidados depende obviamente eu eu pessoalmente acho, né, eh, depende do tipo de animal, da das, hã, qual o contexto aqui, né. Eh, por exemplo, se você pega um gatinho na rua, vai vai ser diferente se você adotar um cachorro de raça, por exemplo.
Uhum, uhum. Sim. Claro. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Eh, e obviamente, você sempre tem que ter cuidados, não importa qual o tipo de animal, no sentido de você se você está adotando de, digamos, um uma uma situação mais, eh, comum. Você adotou um filhote de cachorro ou, eh, de gatinho, que seja, mas os cuidados sempre vão ser os mesmos. Você tem que, você tem que prestar atenção às necessidades do animal ali, passear com ele, que seja, e isso depende da raça também, né? Quão frequente, quão ativo e energético é o bicho, né. Eh, os gatos são mais independentes, então obviamente vai ser um pouco diferente, mas tá falando de animais em geral. É, o básico seria alimentar, né. E obviamente, você tem que tratar o animal emocionalmente que nem ele tá pra você. Então você tem que também, eh, focar em que focar em deixar o animal, eh, confortável mentalmente. E aí dessa forma ele também vai
Uhum, uhum. Exato. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Mas
Diga, diga.